Ya, bu sıralar markete gittiğimde kendimde şeyi fark ettim: Böyle, eee, sürekli her şeyi almak istiyorum, böyle, önüme çıkıyor, çok güzel, böyle, abur cubur ya da normal listemin dışında bir şeyler ve bu süreç de artık benim için birazcık sağlıksız olmaya başladı ve bu süreçte, eee, hem bütçe olarak da bana zarar veriyor hem, böyle, eee, kilo da almaya başladım. Ondan dolayı birazcık yardımına ihtiyacım var bu konuda çünkü, hani, sınırlamak istiyorum, biraz daha böyle, sağlıklı alternatifler bulmak istiyorum. O market alışverişini biraz daha nasıl sağlıklı yönetebilirim, onnu onun arayışındayım ve bu konuda, ııı, görüşlerini ve tavsiyelerini de almak istiyorum birazcık.
Hı hı. Tabii. Iıı, özellikle konuyu biraz daha derinleştirmek adına, böyle, eee, markete, eee, gittiğinde genelde, böyle, dürtüsel mi alışveriş yapıyorsun, yoksa daha böyle, istikrarlı ilerlemeye çalışıp, ııı, oradan mı bir dürtüselliğe doğru kayıyor? Onu bir sormak istiyorum. Yani elinde herhangi bir bütçeyle bir hazırlanıp gittiğin oldu mu diye sormak istiyorum.
Tabii ki. Yani, genel olarak listeyle gitmiyorum ama, böyle, bazı öğünler için mesela spesifik olarak yediğim şeyler var zaten. Onlar hep aklımda oluyor. Mesela bir akşam yemeği için tavuk, sabah kahvaltıda yumurta, ekmek ya da yine m eee, akşam yemeği için makarna, pirinç tarzı şeyler, hani, yoğurt, eee, bu tarz şeyler zaten aklımda oluyor ama, böyle, abur cubur kısmında mesela çikolata, eee, ya da bisküvi, mesela sabah kahvaltıda çay çay da beraber yemeyi çok seviyorum. Mesela onları görünce hiç, böyle, dayanamıyorum ya da bir Coca-Cola mesela, eee, o da mesela hoşuma gidiyor. Böyle, gördüğüm zaman diyorum, "Hadi, yemeğin yanına alayım, biraz içerim." ama bunlar birazcık, eee, benim için, eee, ekstraya kaçıyor. Yani bunları yemek de istemiyorum aslına bakarsan. Çünkü belli bir spor rutininde ilerliyorum ve, hani, diyetime de dikkat etmek istiyorum. Ondan dolayı, hani, bunları aldığım zaman ve yediğim zaman kendimi kötü hissediyorum. Bütçe olarak da bana zarar veriyor. Yani bunlar benim hayatımda para harcamak istediğim şeyler değil. O konuda acaba nasıl yönetsem bu durum? I birazcık ihti ihtiyacım var galiba yardımına.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Anladım. Yani, ııı, aşağı yukarı galiba kafanda zaten belirlemiş olduğun, eee, market alışverişi için bir bütçen var. Eee, bunun dı bunun dışında evde sadece kendin için mi yemek yapıyorsun?
Evet. Aynen öyle, kendim için yemek yapıyorum. Zaten öğrenci yurdundayım, eee, herkes kendi yemeğini, eee ,malzemelerini kendileri alıyor ve kendisi yapıyor.
Çok güzel. Peki, bunun dışında seni kısıtlayacak bir, eee, evet, ortada bir diyetin olduğunu söyledin, biraz daha sağlıklı beslenmek istediğinden bahsettin bu konuda, diyet derken, ııı, ama herhangi bir bir alerji durumun ya da, eee, tüketip tüketmediğin bir ürün söz konusu mu acaba?
Yani, bildiğim kadarıyla, bir alerjim yok ama, böyle, sebzeyi tüket biraz daha fazla tüketmek istiyorum ama şu sıralar tüketmiyorum, onu mesela listeye eklemek istiyorum aslına bakarsan.
Hı hı. Tamam. Eee, şimdi zaten aslında sebze genelde daha da görece, eee, uygun fiyatlı olabilir. Şu anki vermiş olduğun verilerle, bilgilerle aslında, eee, çok güzel yol kat edilebilir. Eee, 1'incisi sağlıklı yaşamak istiyorsun, özellik se özellikle sebzeye ağırlık vermek istiyorsun. Bu çok güzel çünkü sağlıklı yaşam dediğimizde aslında, eee, bütçe dostu şeyler ortaya çıkabiliyor. Tabii, bu konuyu biraz daha derinleştirebiliriz birlikte. Eee, bunun dışında tek başına yemek yediğin için ve yemek yaptığın için yine bir bütçe, eee, koruması söz konusu olabilir ve kafanda da üç aşağı beş yukarı zaten bir bütçen mevcut. Bu konuyla ilgili olarak özellikle liste yaparak gidebilirsin markete. Bu çok güzel bir bütçe, eee, koruyacaktır. Bu, eee, bütçenin, eee, ayırdığın kısmını güzelce doldurarak listene, "Bu listeden dışarı çıkmayacağım." diye kendini telkin ederek, eğer git iii, gidebilirsen markete, diğer, eee, sağlıklı, zararlı, ımm, alışkanlıklarına da yönelmeyebilirsin markette ve bütçene de, ve sağlıklı beslenme rutinine de çok güzel ayak uydurabilirsin. Bir de bunun dışında, eee, markete tok gidebilirsin. İnsan bazen açken daha, böyle, dürtüsel alışverişe, eee, ve o an canı çektiği şeyleri almaya yönelik davranabiliyor. Belki tok gidersen sabah, eee, tüketmek istediğin bisküviden vazgeçebilirsin. Belki canın o an onu gördüğünde sabahı hayal etmeyebilirsin ama aç gidersen alman daha muhtemel olabilir. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Eee, yapabilir misin bunları? Yapmak ister misin?
Hı hı. Tabii ki. Tamamdır. Tamamdır. Çok doğru. Valla yapsam çok iyi olur. Özellikle liste konusunda kesinlikle, eee, listeyle gitmem daha iyi olur gibi hissediyorum. Çünkü, hani, o listeye bakıp, mesela, bütün malzemeler bittikten sonra hemen kasaya doğru hareketlenmek, eee, benim bu süreçte o abur cubur dediğim kısımdan birazcık uzaklaşmama ve, eee, satın almamama yardımcı olabilir gerçekten de. Çünkü günün sonunda, senin de dediğin gibi, aslında tok gitmeyi hiç denemedim daha önce. Genelde hep, böyle, sabahları uyandığım gibi elimi yüzümü yıkarım, direkt alışverişe giderim. Eee, o o süreç de belki de, gel dediğin gibi, etkiliyor olabilir aslında bu, eee, sürekli dürtüsel alışverişi. Çünkü gerçekten, dediğin gibi, aklıma, mesela, bisküvi bakınca, eee, hemen yanına çay geliyor ya da, mesela, bir kolaya bakınca ya da çikolataya bakınca hemen yemekten sonra ya da yemek, yemek eşliğinde yenen şeyler geliyor. Ondan dolayı aslında bu alışverişleri de böyle al ııı, yapıyorum. Iıı, bu listeyle gitmek sanırım bu süreci yönetmek konusunda ve bütçe olarak da aslında beni çok rahatlatacak gibi hissediyorum. Hem böyle biraz daha az para harcayacağım, biraz daha kontrollü olacak hem de biraz daha diyeti destekleyince, eee, kendimi zihinsel olarak çok daha rahat hissedeceğim gibi, ııı, bir hissiyat içerisindeyim şu anda.
Y evet. Değil mi? Hı hı. Olabilir. Eee, özellikle de diyetini desteklemek ve sağlıklı beslenme rutininden çıkmamak için toplu pişirme yöntemlerini deneyebilirsin. Eee, örnek veriyorum, tavuğunu aldın, eee, pirincini aldın, eee, diğer sağlıklı öğünlerini aldın. Bunları, eee, haftalık olarak pişirdin ve kaplara ayırarak, eee, buzdolabında muhafaza ettin. Sabah uyandın ve, eee, canın gerçekten yine bisküvi ve yanında çay çekti. Böyle bir durumda, "Ya, zaten hazırda yemeğim vardı, hazırda bir kahvaltım vardı, onu tüketeyim." demek senin için kurtarıcı olabilir. Eee, hatta, böyle, eee, sporla da ilgileniyorsan, yani, sağlıklı beslenmeye düşkünlüğün varsa özellikle, eee, daha, böyle, protein odaklı beslendiğini anladığım için, eee, bu şekilde bir tavsiyem olacak. Sabahları hafif, eee, seni mutlu edecek bir tarif uygulayabilirsin. Daha, böyle, emm, fit kahvaltılar, eee, yani, fit bisküviler, pardon, tercih ederek kendine şöyle bir, eee, güzel yoğurt, eee, üzerine güzel kuruyemiş, yanına bisküvilerin, eee, ama bu bisküviler tabii ki, eee, şeker içeren bisküviler olmayacağı için daha sağlıklı, eee, şeyler olacaktır. Yanına da, eee, çayını koyarak, eee, en kötü o bisküvilerini biraz daha kenara fazlaca ayırarak, eee, çayla tüketebilirsin ama yoğurtla birlikte hem proteini almış olursun hem bisküvinden geri kalmamış olursun, kuruyemişini almış olursun. Böyle bir şey senin için uygun olur mu?
Tamamdır. Evet. Hı hı. Tamamdır. Doğru. Ya, aslına bakarsan çok da güzel olur, hem birazcık böyle, e, o alışkanlıklarımdan da hemen kopmamış olurum. Çünkü ben de böyle bir anda bırakmak da istemiyorum çünkü ters teper diye çok korkuyorum. Özellikle çünkü böyle bir anda bırakınca bu sefer, hani, 1 hafta yaptım, 2 hafta yaptım, bir anda patlak verir, aşırıya kaçarım mesela, 1 gün boyunca böyle bisküvi yerim gibi, eee, korkularım var. Ondan dolayı, hani, böyle, "tak" diye kesmek istemiyorum. Senin yönteminle, eee, sanırım bu süreci daha kontrollü şekilde yönetebilirim. Onun dışında toplu pişirmeyle alakalı da bir, eee, söylemek istediğim ve danışmak istediğim de bir şey var aslında. Ben biraz daha böyle, eee, sıcak yemek yemeyi seviyorum. Tabii ki bu toplu pişirmeyi, eee, gerçekten çok verimli buluyorum. Birkaç defa denedim daha önce ama böyle soğuk oluyor ya yemekler, bir de böyle mikrodalgam falan da yok evde, o yemekleri böyle yine aynı sıcaklığında, aynı tadında, eee, acaba bir yöntemin var mı bildiğin ya da bunu yapmasam, mesela, başka bir alternatif arasak beraber çok daha iyi olur.
Hı hı. Olabilir. Hı hı. Tabii. Yani, toplu pişirmede şöyle ki; tavuğu tekrar ısıtmak, eee, oldukça zararlı hâle gelebilir. Eee, tavuğu 1 kere pişirdikten sonra ısıtmayı pek, eee, önermiyor uzmanlar. Iıı, ama böyle baklagiller, sebzeler ısınmaya çok müsait. Eee, eğer tabii ki mikrodalgan yoksan, eee, bunu buharla ısıtabilirsin. O, direkt lezzetini geri gelmesine sebebiyet verebilir. Aynı şekilde de gerçekten, eee, hazırlamış olduğun kabı bir tencereye doldurarak, yani, pirincini başka bir kaba koyarak, eee, aynı şekilde, işte, sebzeni başka bir, iii, kaba koyarak onları 2 farklı tencerede ya da sırayla aynı tencerede de ısıtarak ilerleyebilirsin ve hiçbir şekilde bir zarar ortaya ya da besin kaybına da yol açmayabilir. Bu da çok kısa süreli olabilir. Bunun dışında tabii ki de, eee, eğer bunu tercih etmiyorsan, "Yine de benim içime sinmedi, bun bu bundan hoşlanmıyorum" dersen de, eee, bunun dışında böyle basit tariflere yönelebilirsin; yani, eee, acıktığında mesela bir yemek hazırlamak tabii ki iyi kötü bir süre aldığı için kendini böyle, eee, istemsizce şekerin kollarına atmak yerine, eğer tercih edersen, kuruyemiş tüketebilirsin. Yani, kendine bir kuruyemiş poşeti hazırlayabilirsin. İçine sevdiğin kuruyemişleri, eee, koyup, karıştırıp, eee, o kuruyemişten çok acıktığında 1 avuç, 2 avuç atarken ağ ağzına, bir yandan yemeğini hazırlayabilirsin. Örnek veriyorum, eee, parça parça et satın alıp ya da, eee, balık satın alıp, tabii bunu, eee, haftanın her günü yaptığında ha ya da haftada 3-4 gün yaptığında burada, eee, bir bütçe zararına uğrayabilirsin ama haftada 1 gün, alman gereken burada da vitaminler, mineraller olduğu için haftada 1 gün, eee, bir balık, 1 gün et şeklinde tüketebilirsin. Bu fikir senin için uygun olur mu?
Evet. Evet. Hımm, tamam. Olur. Kesinlikle. Evet. Valla çok iyi olur. Gerçekten çok da güzel özetledin ya her şeyi. Sanki, böyle, kendi hayatıma entegre ettim gibi hissediyorum, eee, şu anda bile. Ööö, ş eee, özellikle bu buharda pişirmeyi mesela, eee, kesinlikle kullanacağım çünkü ben daha önce dediğin gibi, bu toplu pişirmeyi denemiştim ve, hani, ısıtma sürecinde çok sıkıntılar yaşamıştım. Bazen fırına atmıştım, o eski tadından hiç eser kalmamıştı, çok tatsız tuzsuz bir şey olmuştu. Ama buharda pişirme gerçekten deneyeceğim ve aslında merak ettiğim de sonucunu ç çok merak ettiğim bir süreç. Eee, ilk olarak bunu deneyeceğim. Onun dışında mesela bu kuruyemiş gerçekten de, eee, biraz daha o açlık hissini bastırmada ve, eee, kendimi iyi hissetmemde bu beslenme sürecinde bana çok yardımı olacaktır yine. Onun dışında, böyle, bir indirimleri falan nasıl kovalasam, böyle? Tamam, broşürler oluyor ama bazen ben, böyle, kaçırıyorum onları. Toplu bir şekilde mesela nasıl takip etsem ya da mesela ucuzunu bulduğumda o uzak olsa bile gitsem mi o markete? O ona dair de bir önerin var mı acaba?
Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Tabii, özellikle hem sağlık açısından hem bütçe açısından özellikle, eee, çevrende yakın bir alanda pazar varsa pazarları tercih edebilirsin. Pazarlar görece daha uygun fiyatlı olur ve, eee, tazelik açısından da gerçekten, eee, arada ciddi farklar barındır barındırabilir markete göre. İlla bir market tercih etmek istersen ya da yakınlarında bir pazar yoksa bu tarz durumlarda da kupon biriktirebilirsin. Eee, broşürler içinde kendine hatırlatıcılar koyabilirsin yani telefonun notlarına yazabilirsin ya da alarm kurabilirsin bunlarla ilgili, eee, yaklaşan tarihler için. Eee, bir de özellikle internetten bazı, eee, kuru gıdaları satın almak iyi bir yöntem olabilir. Çünkü internette bazı şeylerin fiyatlarını kolaylıkla kıyaslayabilirsin ve görebilirsin. Dolayısıyla, eee, bir yerde 10 birim olan şeyin aslında başka bir markette aynı ürün bire bir ü iii, gramaj, 20 birime satıldığını da görebilirsin ve internetten böyle kuru ürünleri satın almak; hem taşıma, eee, eee, maliyetiyle uğraşmamış olursun yani eee, kendin bir yerden bir yere kadar getirip götürme zahmetinde bulunmazsın hem de, eee, direkt olarak bulunduğun alana gelebilir ve fiyatları da karşılaştırabilirsin. Ne dersin?
Tamamdır. Tamamdır. Evet. Kesinlikle. Valla bu son önerin gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Hem, böyle, kendim taşımakla uğraşmayacağım hem de bütün istediğim, ihtiyacım olan şeyler, eee, kapımın önüne kadar gelecek yani çok da verimli olur aslında benim için. Eee, çünkü günün sonunda bazen hiç vaktim olmuyor iş yoğunluğundan, üniversite yoğunluğundan falan derken hiç alışverişe gitmeye vaktim olmuyor. Dediğim gibi, zaten, böyle, sabah uyanıp bir anda alışverişe gidiyordum. Bu süreçte hem böyle abur cuburları almamı engeller hem de biraz daha kontrollü ve bütçe dostu alışveriş yapmama da yardımcı olur. Yani, inanılmaz derecede yararlı, eee, tavsiyeler verdin bana. Eee, bu konuda gerçekten zi beni çok aydınlattın. Çok teşekkür ederim bütün tavsiyelerin için.
Hı hı. Çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Umarım çok güzel olur her şey.
Görüşmek üzere. Umarım.